Tapos wala pa kayong handa sa bahay, medyo mahirap nga naman. <chuckles> Di ba? Hmm.
Oo.
Pero paano naman kapag kunyari may mga bis siyempre hindi naman mawawala yung mga kamag-anak natin na may mga bata, may mga babies ganun. Paano niyo paano naman kayo nag-adjust kapag ganun lalo na kapag limited lang yung space?
Mm. 'Pag may mga bata talagang hindi mo maiwasan no na, ah, alam mo yun siyempre mga bata maglalaro yang mga ganyan. Hmm, pag, ah ah, sa loob ng bahay yung space? Hmm napagkakasiya naman. <chuckles> Oo. Oo nakapag napagkaksya naman kahit na may mga bata. So pag minsan kung for example kung talagang maliit lang yung space mo, kailangan mong ah, mag sacrifice ganun. Para sila yung siyempre bisita nga sila, sila yung mas dapat mas comfable kapag iba, so alam mo malaking tulong din pag minsan yung mga duyan eh, kahit wala ng space magkakabit ka na ng duyan di ba? Para doon naranasan ko yun. Oo may mga times talaga na ganyan, oo alam mo ba na? Ah, actually nung namatay yung lola ko, siyempre madami kayong bisita. Mga kamag-anak mga kaibigan na galing sa mga iba't ibang ah, lugar mas lalo na pag last night. So, sa ilang days na naka-burol yung lola ko noon. So hindi ko naranasan talaga na nahiga
Hmm. Kunyari pag mm, kasya naman so far, oo. Oh. Yes. Totoo. Mm. Totoo yan. Oo. Talagang nagduyan ka na kasi walang space? <laughs> Oo. Oh. Oo. Nakatulog ng maayos.
oo nahiga or natulog dun sa sarili kong kwarto, kasi mga magkakaibang bisita ang mga dumating dun. So, kung saan-saan ako natutulog alam mo, dun sa monoblock, oo sa mga upuan, sa mga papag dun ako, hindi sa loob ng bahay kundi sa labas, or mga duyan, dun. Oo, s yun yung mga naranasan ko.
<chuckles> Oh, talaga?